Kak, saya lagi ada masalah nih. Saya harus menyesuai menyesuaikan rencana perjalanan saya karena tiba-tiba teman saya itu terkena penyakit. Jadi tadinya tuh kita rencananya mau pergi berdua ke Korea dan Jepang di ta eee, tahun depan. Tapi tiba-tiba teman saya itu didiagnosa katanya kena payuda eee, kanker payudara. Jadi dia harus dioperasi di tahun itu git maksudnya di tahun depan ini, eee, di bulan Januari dan dia udah bilang sama saya, "Kayaknya wah aku cancel aja deh perjalanannya karena takutnya kan masih ada, eee, setelah operasi tuh masih ada pemulihan, terus juga ada kemo," jadi dia bilang, "kayaknya aku nggak bisa ikutan deh, kamu kayaknya harus pergi sendiri atau kita cancel semua perjalanannya." cuma aku tuh nggak mau cancel perjalanannya karena aku pengen sekali pergi ke sana gitu, dan udah ngambil cuti juga gitu. Menurut Kakak gimana ya?
Kenapa? Oke. Oh, iya. Oke. Oh. Oh git Iya bener. Oh iya. Oke. Hmm. Oke, Kak. Sebelum ke saran aku pertama mau bilang turut prihatin, Kak, atas kejadian yang menimpa temen kamu dan aku juga, eee, turut bersedih, Kak, atas ya mungkin bisa dibilang rencana Kakak itu hampir batal lah, Kak, gara-gara, eee, temen Kakak itu terkena penyakit. Cuman Kakak masih kayak berusaha biar semuanya itu berjalan sesuai dengan keinginan Kakak dan Kakak bisa berangkat sendiri ya, Kak. Itu, eee, sebuah, eee, cukup cukup wajar ya, Kak, dan manusiawi ya Kak, karena Kakak udah mengorbankan semuanya. Kakak udah ngambil cuti, itu hal yang wajar banget kok, Kak, untuk Kakak perjuangkan tiketnya itu. Dan kalau aku mau tanya nih, Kak, ya.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Hmm. Mhm.
Ini, eee, Kakak udah mempersiapkannya kira-kira berapa lama nih, Kak, tentang travelling ini?
Justru per ki kita udah memperkirakan udah setahun yang lalu, gitu. Udah jadi kita udah bikin reserves reservasinya itu sudah jauh-jauh hari. Jadi kebetulan juga, eee, kita terima, eee, dapat tiket harga murah, terus udah udah beli tiketnya. Eee, penginapannya juga kita udah, eee, udah juga, eee, booking, tapi memang penginapannya itu belum bayar, yang sudah bayar tuh cuma baru tiketnya aja, gitu. Cuman kayaknya aku, kayak mau cancel. Rasanya, eee, gimana ya, itu kesempatannya dapat tiketnya udah murah, terus udah gitu juga, eee, apa namanya, aku udah minta cuti sama atasannya aku. Eee, ya jadi kayak heeh, tapi pergi sendiri juga antara cemas, enggak, cemas. Jadi agak kayak ya, kuatir juga sih memang pergi sendiri ya, karena apalagi ada jadwal yang kita tuh tadinya itu rencananya pengen ke Disneyland di Jepang. Cuma mikir, kalau misalnya berdua kan atraksi apa pun kita perginya berdua gitu naiknya. Tapi kalau sekarang kalau misalnya, ke Disneyland, pergi sendiri, nanti naik atraksi sendiri, wah, nyaman nggak ya? Eee, orang ngelihatnya gimana, gitu. Menurut Kakak gimana, ya?
Oke. Oke. Ya. Ya. Oh. Iya, sih. Iya. Oke. Bener. Iya. Iya sih, Kak, aku paham banget. Ya, aku ngerti sih, Kak, kondisi kamu yang di mana kamu tuh masih bimbang banget ya, Kak, antara harus nge-cancel ataupun pergi, dan kalaupun pergi sendiri kamu ngerasa enggak asik gitu kan, kesepian gitu, Kak kalau pergi sendiri, itu wajar banget sih, Kak, itu dialami oleh banyak orang juga kok, Kak. Tapi nih, Kak, ya, kalau aku boleh tanya lebih lanjut, apakah tiket dan kayak akomodasi lainnya itu enggak bisa dijadwalkan ulang, Kak? Atau itu emang harus fix pada saat itu juga, Kak, berangkatnya?
Mhm. Mhm. Mhm. Eee, sebenernya aku sih ada asuransi pembatalan. Tapi kan, eee, sebenernya asuransi pembatalan itu kan lebih kalau misalnya, eee Eee, ya. Kalo kebetulan kalau temen aku ya, eee, dia memang pasti akan diganti sama asuransinya karena kan memang sakit kan.
Iya. Oke. Nah berarti, nggak bisa?
Eee, kayaknya jadi kayaknya pembatalan pembatalan itu kan kayak ada, eee, apa namanya, eee, harus ada alasannya gitu, alasan kuat gitu. Kalo cuman ya batal aja saya karena saya ng tiba-tiba nggak mau berangkat kayaknya aku belum ngecek lagi sih sama asuransinya bisa diganti apa enggak.
Oke. Oh gitu. Dan kalau aku boleh tanya lebih lanjut lagi nih Kak, ini kamu ada kayak rencana pengganti nggak sih Kak? Atau kamu tidak punya rencana lain karena emang semuanya udah bener-bener kamu persiapkan dengan mateng Kak?
Mhm. Sebenernya aku udah persiapkan dengan matang ya. Jadi maksudnya tiketnya tu udah selain udah di-booking aku udah m bikin jadwal perjalanannya, hari ini kemana, hari berikutnya ke mana gitu. Eee, memang aku menjadwal sendiri sih, nggak ikutan tur, tapi kita udah, eee, waktu itu kita diskusiin bersama, mau pergi ke mana-mananya tu udah lengkap lah gitu. Jadinya aku merasa sayang sekali gitu kalau nggak pergi gitu.
Oke. Ke. Iya. Mmm. Iya sih, Kak. Dari gambaran kamu dan cerita kamu aku mendapatkan cukup lumayan detail ya, Kak, tentang kegelisahan, tentang kebimbangan kamu antara harus pergi atau nggak, Kak. Itu aku, mmm, merasa kayak ya walaupun aku kayak juga merasa turut prihatin apa yang dialami oleh teman kamu gitu, Kak. Eee, dan kamu juga merasakan, e kebimbangan dan kesedihannya. Dan itu semuanya wajar banget kok, Kak, dan manusiawi sekali. Dan kalaupun aku ada saran nih, Kak, ya. Mungkin lebih baik, untuk yang pertama dari aku nih, Kak, itu kamu tentukan juga untuk jadwal penggantinya kalau bisa. Kalaupun nggak bisa lebih baik kamu mencari jalan cadangannya, Kak, atau nggak tujuan cadangannya. Misalkan seperti contohnya ikutan tur gitu, Kak, biar kamu nggak merasa sendiri banget kalaupun nantinya kamu pergi gitu kan. Tapi, eee, aku doain sih, Kak. Semoga teman kamu bisa cepat sembuh dan kalian tuh bisa pergi bareng-bareng gitu, Kak. Walaupun mungkin, eee, kesempatannya mungkin sedikit tipis ya, Kak. Tapi aku harapkan semoganya berjalan dengan lancar dan kamu bisa kayak jalan sama teman kamu juga, Kak. Dan menurut kamu saran aku tadi untuk menyiapkan plan cadangan itu menurut kamu udah relevan belum, Kak?
Mhm. Mhm. Mhm? Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Iya. Eee, cukup relevan sih, eee, dan terima kasih juga di telah mendoakan supaya temen aku sembuh. Saya sih sebenernya juga berharapnya, eee, apa namanya temen aku tuh, eee, cepet baiknya dan kalau bisa juga ik tetep jalan gitu sama aku. Walaupun eee, maksudnya, eee, seperti yang Kakaknya bilang rencana cadangan gitu ya. Mmm, <tsk> tapi kayak ya bukannya aku nggak mau mendengarkan itu, tapi kayak masih, mmm, ke pengennya yang itu gitu. <chuckles> Eee, cuman ya, ah, aku mengerti banget gitu. Eee, mungkin harus memikirkan juga kalau opsi penggantinya bagaimana gitu. Karena kan sebenernya, kayak misalnya untuk keuangan. Kalau tadinya kan hotelnya bagi dua. Dia bayarnya separuh-separuh. Sekarang tuh seperti jadi kayak harus bayar hotelnya sendiri gitu. Eee, mungkin ya agak berat juga gitu ya. Mmm.
Iya. Iya sih Betul. Oke Iya. Betul. Oke. Kalau misalkan saran aku yang kedua nih, Kak, Kakak mencoba untuk ajak orang lain gitu, Kak. Mungkin dari keluarga mungkin, atau kerabat dekat lainnya. Apakah itu memungkinkan, Kak?
Hmm. Hmm, saat ini sih belum ketemu ya sama siapa yang harus mau, eee, berangkat bareng. Aku tuh sampai mikir apa aku harus taruh di Facebook bilang ,"Siapa ya yang mau berangkat tanggal sekian, yuk kita berangkat bareng-bareng." Tapi juga nggak mau juga karena takutnya, eee, orang yang kita pergi nggak cocok gitu kan ini
Oke. Oh iya. Oh, iya sih.
kebetulan temen yang aku pergi ini teman baik teman baiknya aku dan aku udah kenalnya lama sekali, jadi kita juga udah pernah pergi jalan-jalan bersama-sama ke mana yang barengan untuk beberapa hari dan aku tuh cocok sama dia, kita satu frekuensi gitu. Enggak, kan kalau misalnya, eee, pergi sama orang yang tidak satu frekuensi, kita pengen ke sini, dia pengen ke sana atau pembicaraannya tidak enak, jadi nggak enak juga gitu perjalanannya.
Iya. Iya. Oke. Oke. Iya. Iya sih, bener juga sih, Kak. Aku paham sih. Dan nih, Kak, berarti saran terbaiknya adalah Kakak pastikan dulu nih ke maskapai, itu tiketnya itu bisa kayak di jad atur jadwal ulang atau enggak, karena Kakak harus bener-bener mastiin sampai temen Kakak itu bener-bener pulih, Kak, kalau bisa, gitu. Dan juga kalau bisa untuk bagian akomodasinya, kayak hotel mungkin atau kendaraan yang di sana, itu juga mau enggak mau harus semuanya dijadwalkan ulang, Kak, gitu. Biar nantinya tuh Kakak bisa pergi bareng dengan tenang sama temen Kakak, sampai temen Kakak sembuh gitu, kan. Kalau bisa bener-bener harus kayak ya Kakak pastikanlah seenggaknya gitu kan. Semuanya bisa dijadwalkan ulang sampai bener-bener semuanya terkendali gitu, Kak. Itu kemungi itu ada kemunginan bisa enggak sih, Kak, kira-kira?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mmm, aku jujurnya belum, eee, tahu juga. Tapi, a aku terima kasih sekali sih sama sarannya Kakak. Aku akan memikirkan lagi apakah aku harus menjadwal ulang atau aku harus pergi sendiri. Kayaknya aku harus bener-bener pikirkan masak-masak gitu, untung ruginya dan, eee, keuangannya kali ya, Kak, ya.
Iya. Betul, nah. Nah, betul banget, Kak. Sama keuangan juga su penting banget sih, Kak, buat diatur, biar enggak kelabakan juga nantinya, Kak.
Tap Mhm mhm. Terima kasih sekali nih, Kak, atas sarannya, aku merasa lebih kayaknya, eee, lebih yakin gitu untuk mem pikirkan masak-masak lagi, eee, apa yang alku harus lakukan untuk, eee, perjalanan ini, gitu. Makasih ya, Kak, ya.
Oke. Iya, Kak, sama-sama, Kak. Sama-sama, Kak, semoga semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan kamu. Dan semoga juga temen kamu diberi kesembuhan secepat mungkin, agar kalian bisa menjalankan travelling kalian itu sesuai dengan rencana kalian. Kalau gitu sampai jumpa lagi, Kak.
Sampai jumpa juga. Terima kasih.